Mmm, oke oke jadi sebenarnya kalau dalam, kehidupan sehari-hari pasti sih ya, ada yang namanya kebutuhan sama keinginan kan kalau misalnya kita tuh pengen menghabiskan uang yang kita punya gitu ya, nah, kadang-kadang sih aku kalau misalnya kayak gitu melihatnya lebih kayak sekarang tuh mungkin karena udah lebih dewasa kali ya dan udah lebih pengalaman nih dari sebelum-sebelum. Kalau misalnya aku pengen beli handphone gitu ya kayaknya pengennya tuh yang terbaru gitu kan padahal kan sebenarnya kalau dari sisi fungsi, itu kan sama aja ya nggak terlalu beda jauh gitu kayak misalnya beli iPhone, karena yang baru yang 17 Pro Max itu jadinya pengen gitu padahalkan sebenarnya dengan, yang 12 pun kayaknya masih mumpuni gitu untuk mengambil gambar.
Mhm. Betul ba <chuckles> Iya betul sih Kak. Oke. Mmm. Mhm mhm. Oh iya. Bisa dipakai gitu ya Kak ya? Mhm mhm.
Gitu sih jadi kalau misalnya aku tuh membedakannya paling lebih kayak ke, apa ini benar-benar kebutuhan yang aku butuhkan gitu ya dari fungsinya mungkin atau mungkin dari, eee, penggunaannya berapa lama misalnya kayak
Mmm. Oke.
Eee, ba pakaian gitu ya pakaian ke kondangan pakaian ke kondangan.
Iya iya. Eh.
Ya kan, itu kan, eee, sebenarnya kayak cuma sekali pakai iya tapi kayak pengen beli lagi beli lagi gitu kan padahal sebenarnya kan itu nggak butuh-butuh banget kayak cuman keinginan aja biar lebih fresh gitu tapi sebenarnya, bisa aja supaya mix and match yang sebelumnya ada di lemari gitu kan atau mungkin, eee, bisa pakai yang sebelum-sebelumnya gitu itu sih.
Heeh heeh heeh. Jarang dipakai lagi ya? <chuckles> Mhm mhm. Iya nah ada gak sih Kak momen dimana misalkan nih ini tuh ada barang yang sebenernya Kakak udah inginkan tapi belum dibutuhkan dan saat itu tuh ada promo diskon nih Kak apakah keinginan itu jadi sesuatu yang akhirnya mendadak jadi dibutuhkan sama Kakak?
Mmm. Mmm, ada ada jadi sebenarnya aku tuh dulu sempat loh waktu pas zaman-zaman pandemi kayaknya pas Covid itu kan aku tuh, kayak bingung ya kayak ngapain ya kayak keluar rumah kan susah gitu kan terus kayak, di dalam rumah juga bosan ngapain sih akhirnya aku, eee, kayak pengen beli deh kayak alat konten gitu kan untuk, mmm, ikut-ikutan oranglah kayak bikin konten, heeh, konten gitu, tapi setelah aku beli ternyata nggak aku pakai juga gitu karena, eh, ternyata malas juga ya kayak bikin konten itu susah juga gitu kayak, eee, nyari inspirasinya susah terus kayak ak eksekusinya susah gitu akhirnya aku yang apa barang-barang yang aku beli itu jadi nggak terpakai juga gitu, nah.
Mhm. Betul betul. Oh konten gitu ya, Kak? Oke. <laughs> <chuckles> Mhm. Mmm, nah, mhm, terus gimana?